Ja, ich sage mal, ist, äh, schon 'n bisschen unterschiedlich, ne? Auch grad Jahreszeit, weil du Pulli angesprochen hast, ne? Ist im im Winter natürlich auch mal 'n Pulli drin, ähm, oder so 'n, wie heißt das, Sweatshirt, Zippjacke, Sweat Dingsda, ja, du weißt, was ich mein. Ähm, und ja, klar, also so für besondere ganz besondere Anlässe habe ich natürlich auch 'n Anzug im Schrank oder 'n paar Hemden, äh, wenn's dann irgendwie mal auf 'ne Geburtstagsfeier geht, wo jetzt nicht kein Anzug irgendwie erforderlich ist, dann halt auch, ja, gern vielleicht so 'n bisschen was, wie sagt man es, so Business Casual oder so was, äh, heißt das, glaube ich, ähm, also dann auch irgendwie schön mit 'nem Hemd, 'ner schönen Hose. Ja, aber d also du merkst, ich ich bin da eigentlich recht so, <laughs> ziemlich simpel unterwegs, ne? Manche haben ja da richtig äh, die die die planen dann: „Okay, ich ich kombiniere das mit dem, weil die Farbe passt und dann die Hose und dann Schmuck“ und und dies und das. Und ich denke mir: „Okay, ja, Hose, T-Shirt passt schon“ und ja. <chuckles>
Mhm. <giggles> Ja. Mhm. Mhm. Mhm. <giggles> Ja. Ach, ja. Äh, das hast du gut beobachtet. Manche tun total schauen, ne, ob jetzt die eine Farbe da zu den Schuhen passt oder so oder wie, ne, ja. Wie ist es da bei dir? Du siehst es, äh, wahrscheinlich lockerer. Ziehst du dann einfach, äh, dich an, stellst dich einmal kurz vorn Spiegel und sagst: „Okay, passt schon.“ Oder du weißt schon, wie du damit aussiehst, weil du's wahrscheinlich schon oft getragen hast, oder? Brauchst wahrscheinlich da gar keinen Blick mehr in den Spiegel oder wie sieht's aus? <chuckles>
<chuckles> Also, pass auf, mein Gedanke war, ich kaufe einfach weiß und schwarz, weil egal welche Farbe dann irgendwie mal dazukommt, <laughs> weiß und schwarz passt halt immer dazu. Genau, also gleich schon so so 'n richtiger, ja, wahrscheinlich 'n Männergedanke, ne? <laughs>
Ah, okay. Es passt immer. <chuckles> Ja, genau. <giggles> Ja. Das ist doch clever. <laughs> Das ist gut, ne? Also vor allem, ähm, tut man sich ja dann bestimmt auch leichter, oder? Weil wenn man dann morgens, ne, los muss oder irgendwie du bist immer perfekt angezogen, es passt immer und du musst dann nicht groß überlegen: „Was ziehe ich jetzt an“, weil, ähm, das ist so 'n bisschen wie bei 'ner Schuluniform, oder? Also, 'n bisschen, ja, da tut man sich ja dann auch leicht, ja, man da weiß man ja auch sofort, was man anzieht, ne? Mhm.
Ja, das hast gut beschrieben, ne, aber also, ich ich passe zwar irgendwie zu allem dazu, ne, durch die Farbwahl, aber ich steche halt auch irgendwie nicht heraus, ne? Also so 'nen richtig eigenen Stil, äh, ist es ja dann n nicht, ne, das ist ja eher so 'n bisschen pragmatisch, würde ich sagen.
Mhm. Mhm.